Вот, ты знаешь, и, м, вот хочу поделиться своей такой проблемой, то, что меня, это, в последнее время грузит, это то, что вот эта вся домашняя рутина, она меня так иногда засасывает, что у меня не хватает времени, вот, спокойно посмотреть фильм, и особенно, вот, почитать. Почитать- это особенно. Раньше я читала очень много. Э, я могла прочитать, ну, в месяц 2 книги, такие толстые книги, их хорошо так осмыслить. А сейчас у меня, вот, чтобы прочитать 1 книгу, в прошлый раз читала 1 книгу, это у меня заняло, думаю, 7 месяцев, потому что постоянно какие-то дела отвлекают или я сама отвлекаюсь. И, э, ну, я сама себе, в общем, такой человек. Я очень люблю порядок и чистоту в доме. Если вот этого нету в доме, я я напряженная, я не могу расслабиться вот так вот, сесть за диван и смотреть ть э, фильм, когда у меня кухня не убранная. И, вот, мой муж, он так может, он вообще не напрягается. Могут спокойно сесть и смотреть, а я не могу. Я пока, я не уберу, я не могу насладиться вот этим фильмом. И иногда, вот это, когда я начинаю всё делать, это это может быть и 20, и 30 минут, иногда и больше, потому что то, то, то другое хочется сделать. И потом осознаю, что времени и нет, уже уже пора ложиться спать и детям в школу. И и вот. И вот это чувство, что эта домашняя рутина меня засосала. Ну как, не засосала, но меня засасывает иногда. И думаю, может быть, иногда просто всё иногда просто стоит вот это вот отпустить, махнуть. Ну не убрано, не убрано, ладно, завтра уберу, если успею. Вот. Вот такое вот у меня иногда, э, состояние или какое-то такое, вот, переживание.
М-да, ничего себе, мгм. М, да, понимаю. М-да, да. Э, слушай, да, я тебя очень хорошо понимаю, действительно, когда домашние дела висят в голове, то, э, отдых, да, он перестает быть отдыхом, э, даже если ты уже, да, готова сесть <chuckles> посмотреть фильм или почитать книжку. Эм, ты знаешь, на самом деле, м, это довольно часто происходит у людей, потому что, м, э, ты знаешь, вот, э, какие-то, эм, незавершённые, такие, мелкие дела, даже домашние дела, они создают, эм, такую, знаешь, вот, тревогу внутри тебя. То есть, э, да, нету такого ощущения, что дела закончены. Эм, или ещё знаешь, может быть, э, да, твой внутренний голос, он тебе говорит, что, э, ты не имеешь права отдыхать, и пока всё не идеально, пока, да, всё не блестит, там, у тебя на кухне. Эм, да, ты знаешь, э, просто, наверно, твой мозг, он пытается быть, знаешь, максимально полезным, <chuckles> вот, а на самом деле, м, ну, как бы, время проходит, и ты не отдыхаешь. И действительно, может быть, имеет смысл как-то пересмотреть, э, да, вот это свое твоё отношение к к отдыху, да, и домашним каким-то делам.
Мгм. М-да. Мгм, да-да. Мгм. Мгм. Ну вот, я тоже думаю, что, м, я, может быть Вот это вот маниакальное желание, чтобы всё было чисто и убрано, и по полочкам, что, вот, я осознаю, что мне надо это как-то ослабить, э, а иногда и просить помощи. Потому что, вот, мне всё кажется, что другие не сделают так хорошо или сделают, мне иногда приходится это переделывать, и я еще больше потом, ну, в ну, у меня такое возмущение, что, ф двойная работа, то есть, получается. Им объяснить, потом еще опять это взять, переобъяснить и сделать. Иногда легче, кажется, сама лучше сделаю, чем чем они. И в то же время, э, вот, да, я понимаю, что ну ну, невозможно вот это всю жизнь, чтобы у тебя мозг крутился вокруг чистоты в доме. Это вот, как будто, эт жизнь проходит, а ты, э, а, голова тока одной уборкой забита. Я осознаю это, да.
Эм. А, понятно. Ну да, да, это бывает. Ну, ты знаешь, вот, м, возможно можно, э, м, создать какой-то ритуал. Э, может быть, э, знаешь, вот чисто себе сказать, э, ритуал закрытия дня. То есть, например, до, э, не знаю, там, за 15 минут до просмотра фильма, э, ты можешь записать, вот, все дела, которые у тебя, вот, крутятся в голове. Э, да, ну, допустим, вот, на завтра, например, да, или там отметить какие-то од од 1-2 дела, которые реально важны, э да, вот, которые ты можешь оставить, там, на завтра, например. Ну, а остальное ты можешь написать, что это я сделаю позже. И вот, эм, выбрать, знаешь, какое-то 1 дело, которое тебе кажется, вот, реально важным, чтобы закончить его перед просмотром фильма, а остальное ты оставишь, там, на завтра и на попозже, например.
Мгм. Мгм. Мгм, м, действительно, надо как-то стараться, ну, м, а, ослабить эту хватку, потому что хочется, чтоб вот это всё было сделано. Сделано и было хорошо сделано, и вот сегодня, а то не усну. Вот, э, м. М
Ну бывает, да, это очень часто такое бывает. А просто, знаешь, м, иногда хочется, чтобы всё было идеально, да, чтобы всё было свер сверкало и блестело. А, м, ну, может быть, знаешь, здесь с себя стоит спросить: "А вот, э, что мне достаточно? Вот какая норма, э, для того, чтобы я могла отдохнуть?" То есть как, э, что такое, знаешь, вот не идеальное, может быть, разрешить себе, чтобы это было не идеально, но просто достаточно чисто, чтобы я имела право отдохнуть. Может быть, посмотреть с этой точки зрения, что тебя это? Ага.
Мгм. Мгм, да. Ну, для меня- это кухня, Там, пф т кухня, если не убрана, да, для меня это ужасно.
Ну вот, может быть, э, м, э, такие, как бы маленькие вот, э, шаги, они помогут, э, как-то постепенно отпустить вот этот вот перфекционизм такой. Слушай, а вот ты говоришь, э, м, тебе сложно делегировать, да, а вот кто бы мог тебе помочь вот, э, реально на на кухне, н в доме? Есть такие люди у тебя?
Мгм. Ну, это мой супруг, и в какой-то мере могут мои дети. Конечно же, они не сделают ещё, они не такие взрослые, чтобы сделать не всё я могу им, ну, кое-что могут могут из этого. Так, чтобы тоже их на начать так постепенно приучать, э, к какой-то самостоятельности, что не всё само собой чистится и убирается, что кто-то всё это делает чьи-то руки, ну чтобы они начали это осознавать и понимать.
Ну да, да-да, ты права, конечно, с детьми. Кажется, что быстрее самой сделать, но с другой стороны, это тоже процесс, э, воспитания, <chuckles> да, образования, как, э, жить. Э. Вот, да, все в одной квартире живём или в одном доме, э, каждый участвует, э, по чуть-чуть, э, в уборке. А, ну да, н может быть, э, имеет смысл, э, ка на какие-то оп определённые дни это оставить, когда, там, побольше есть времени, ам, не прямо перед просмотром фильма, потому что это может действительно растянуться надолго, а, но вот заранее как-то, м, как ты думаешь?
Мгм. Хм. Мгм. Да. И ещё вот я всё всё хочу, э, вык время тоже выкроить для себя для чтения. Ну, вот, э, не знаю с ка хотя бы по 15-20 минут, а, в день почитать. То есть раньше я делала это очень, очень часто. Сейчас, если я слушаю, я слушаю, ну, образовательные лекции, то есть когда мои руки заняты, я слушаю. Но вот хочется взять вот так вот 15 минут спокойно и почитать.
Ну да. Ну да. Мгм. Ну да, ты знаешь, на самом деле, м, может быть, э, имеет смысл, ам, принять это как, а, часть, э, твоего, да, а, развития личности, потому что чтение- это важно, это, а, да, даёт тебе, там, не знаю, навыки потом, а, а, ну, вообще, да, то есть открывает мир. То есть ты можешь воспринимать это не просто как отдых, да, и ничегонеделание, а как, э, ну, это дополнительное развитие. И, может быть, тогда будет проще сделать выбор между уборкой и вот чтением.
Мгм. Мгм. Ну да, ты права, что в чтение, вообще, это для меня это как какая-то, м, вот не просто образовательный процесс, это какая-то вот такая вот медитация, когда я сама с собой, а, и с автором, и такое спокойное, как вот чтение или слушание, или, может быть, даже как где-то беседа, да дл и, м, может быть, да, оно мне поможет вот эту хватку, в в вот, схватиться, тф быть в этом в этой вот э, а, рутине домашней, которая, она необходима, конечно, ее немного ослабить. Ск моё сознание больше ослабить, вот этот ум, который сконцентрирован на этом так сильно.
Да-да. М-да, да. Ты знаешь, да. Ты знаешь, когда вот, э, мысль лезет, да, вот ты всё равно вроде ты вроде как решила <chuckles> сесть, почитать или посмотреть фильм, да, а вот мысль, она всё равно лезет вот, э: "Иди, вставай, сделай это. Вот видишь, что там валяется да?" Ам, ты знаешь, ты можешь, э, с ней не спорить, <chuckles> просто сказать ей: "Да, я тебя слышу. <chuckles> Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но я щас не могу. Я занята. <chuckles> Я вернусь к этому позже. Я уберу это позже". Провести такой внутренний дил диалог. И тогда, может быть, э, м, знаешь, ну, как бы это стоит, наверно, потренироваться. C 1 раза надо просто себя заставлять. Но, а, мозг потом начн начнёт отпускать, э, вот такие ситуации быстрее.
Мгм. Мгм. М, мгм. Мгм. М, действительно, попробую так сделать. <chuckles> Себе, наверное, ещё и придётся и таймер включить 15 минут, вот чтоб вот точно знать, что вот эти 15 минут, э, что немножко так, ам м, как это называется? А, т ну, немножечко такой контроль. Контроль на над своими действиями, чтобы почитать. И вот, для зна вот 15 минут сегодня у меня, может быть, в следующий раз я сделаю уже 30 минут.
Ну да-да-да. Ну да-да-да. Потом, ты знаешь, действительно, вот, ам, со временем тоже надо, наверно, немножко планировать, а. Например, а ты можешь, э, выделить, а, официальное, да, в в, кавычках, "время" для каких-то домашних дел. А, то есть, э, например, ты ска можешь себе сказать, что: "Я занимаюсь, э, там не знаю, уборкой, да, вот, э, с 18 часов до 18:30". И всё. То есть, э, если я не укладываюсь в эти рамки, а, то это остаётся на завтра, например. И, э, ты знаешь, это как, вот, э, рабочее время, то есть, э, да, ты работаешь в какой-то момент, же надо ст прекратить работать, иначе можно проработать вообще, э, да, до до ночи. Э, вот, э. И, м, а, просто, знаешь, м, даже если что-то осталось, э, да, вот что-то убрать, ты можешь себе сказать: "Ну хорошо, щас я это не уберу, но вот завтра у меня будет новый вот этот вот, да, вот это окно, <chuckles> а, когда которое посвященное уборке. Я уберу вот в это окно как раз".
Мгм. А, окей. М, действительно. Мгм-мгм. Мгм, действительно, да. Ну, конечно, с с спасибо тебе, что ты, э, посоветовала мне, объяснила. Я высказалась, выговорилась, что я что я чувствовала. Мне немножко полегчало. Ещё раз тебе спасибо за твоё время и готовность помочь.
Слушай, я очень рада была тебе помочь. Э, я уверена, что у тебя получится как-то организовать, э, свой отдых, потому что он действительно очень важен, и, ам, а, без отдыха нет восстановления, и нет и продуктивность падает, поэтому, а, себя нельзя лишать, э, вот этого момента.
Мгм. Развлечения, да, ну действительно, да, действительно. Спасибо тебе ещё раз и пока!
Да-да. Пока.